Sag mal, wie würdest du denn Vertrauen in der Nachbarschaft stärken am besten?
Also, ich denke, ähm, <sighs> das ist so 'ne gute das ist 'ne gute Frage. Ähm, eigentlich gar nicht so einfach auf den ersten Blick. Es kommt auch drauf an, in was für 'n für 'ner Nachbarschaft man wohnt, wie eng die Nachbarschaft ist. Aber ich denke jetzt so bei mir im im Haus, ähm, wo viele Leute zusammen, ähm, auf engerem Raum wohnen, ähm, ich finde, sich gegenseitig zu helfen ist immer dann
Mhm. Mhm. Ach, schön. Wa was sind es dann so für Angebote, wenn du sagst, helfen, vielleicht mal so die Tüten tragen oder was genau äh, ja, gibt's da vielleicht 'n paar Beispiele, die du bereits hattest?
Ja, also, es gibt einige Beispiele, zum Beispiel, ähm, meine eine Nachbarin, wenn ich den Müll et draußen stehen habe, die gibt mir <chuckles> manchmal gar nicht die Chance, den Müll selber wegzubringen. Die bringt dann meinen Müll runter. Und ich habe das halt auch schon dann für sie gemacht oder für andere, wo dann der Müll irgendwie wenn man dann 'n gutes Verhältnis hat, dann bringt man nimmt man halt den Müll w äh, mit. Es wohnen auch viele al ältere Leute dort und, ähm, für die ist es dann ja auch 'ne Entlastung.
Ach, süß. Mhm. Mhm. Mhm. Ach, das ist ja schön. Ja, das ist 'ne nette Sache. Und habt ihr euch auch gegenseitig schon mal ausgeholfen mit Essen oder Eiern oder wie auch immer?
Ja, das auch oder zum Beispiel, also, ähm, meine Nachbarin hatte 'ne Verletzung und dann habe ich ihr halt auch mal was vom unten vom Späti mitgebracht. Ähm, das war zum Beispiel auch also, das macht man dann, wenn man halt auf'n Spaziergang dann, eh, schon geht, dann kann man das auch mal machen. Ich meine, man muss es nicht übertreiben, finde ich. Also, ich würde jetzt nicht extra irgendwie übertreiben und 'n Schlenker dann noch machen oder das da Also, da muss man, finde ich, auch dann Grenzen ziehen. Ähm, habe ich dann auch gemerkt, ne, dass man das dann nicht jeden Tag anfängt zu machen oder so. Aber wenn ich eh schon rausgehe, dann kann ich das auch machen, ähm
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ah, ja. Mhm. Ja, das ist ja auch ein interessanter Punkt. Wie viel Nähe will man wirklich zu den Nachbarn zulassen? Und hat das Ganze vielleicht auch Vor und Nachteile? Fällt dir dazu vielleicht was ein?
Ja, also ich denke, es ist wichtig, Grenzen zu ziehen. Also, selbst auch zum Beispiel mit der Nachbarin, die den Müll, äh, wegbringt, ähm, das da ist dann auch manchmal so. Also, äh, das kommt dann schon so rüber, weil sie direkt halt nebenan wohnt. Und manchmal kommt sie raus, wenn ich rauskomme oder so, also das ist nicht böse gemeint oder so, aber es kommt dann schon so rum. Sie ist zu arg irgendwie in meinem Business. Sie schnüffelt so, also es wird so
Mhm. Mhm. Ja. Ja, das <snorts> das wirkt dann vielleicht auch 'n bisschen manchmal aufdringlich oder neugierig, oder? Mhm.
Ja, ja, total. Also, das wirkt dann so, als da fehlen irgendwie Grenzen. Dann denkt man: „Wie viel kriegt sie von mir mit? Kam sie jetzt wirklich extra raus, weil sie mich irgendwo gehört hat oder so?“ Und sowas ist natürlich dann nicht so toll, auch wenn's nicht böse gemeint ist oder so. Aber es ist schon wichtig, also bei Leuten auch
Mhm. Mhm. Ja. Ah, das hat schon irgendwie so 'n bisschen so 'n negativen Touch, oder? Ja.
Ja, also ja, also ich finde auch von Fall zu Fall, ja, hat es schon. Also, man muss aufpassen, finde ich, da Grenzen zu halten, weil im Endeffekt Nachbarschaft. Ja, das ist nett. Manche Nachbarn werden ja auch Freunde und so. Wobei ich finde halt immer ja, ich finde es eigentlich gut, also Nachbarn, äh, freundlich zu behan äh, behandeln, aber jetzt nicht supereng zu werden, finde ich. Weil, ähm, man weiß ja auch dann nie so genau, wie Leute wirklich privat sind. immer schön herzlich zu bleiben. Aber was ist, wenn man sich dann nicht so gut versteht und dann geht es auseinander und dann ist es irgendwie vielleicht bisschen komisch oder so? Also, ich finde ich finde das so herzlich zu halten, aber vielleicht also nicht zu tief, äh, zu gehen.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, so dass das ganze vielleicht noch respektvoll bleibt und nicht jeder denkt, ähm, so, er könnte jetzt vielleicht den anderen auch vielleicht ausnutzen oder zu weit gehen oder so, ne?
Ja, sowas auch. Und ich finde auch so ganz private Sachen, wenn es zu privat wird, dann irgendwie, äh das ist auch nicht unbedingt gut. Weil ich denke mal, bei Leuten, die man jetzt so außerhalb vom Haus kennenlernt, ist es dann noch so, dann hat man ja seine Distanz, aber Nachbarn, äh, sieht man halt immer wieder. Und das ist ja auch schon irgendwie find ich 'n bisschen
Mhm. Mhm, genau. Und wenn dann was vorgefallen ist, oje, ne, also dann sieht man sich jeden Tag wieder. Hattest du vielleicht auch schonmal Nachbarn oder beobachten können, äh, wo das vielleicht schief gegangen ist, dass die zuerst, äh, Freunde geworden sind und danach dann totalen Streit hatten und dann wohnt ihr auch noch so nah beieinander? Ist das vielleicht mal deinen Nachbarn passiert oder sogar dir selber?
Genau. Ne, also mir selber jetzt, äh, konkret nicht. Äh, meiner Mutter ist es damals die hatte irgendwie immer so bisschen komische Beziehungen zu manchen Nachbarn. Also immer so die immer so die Nachbarn, die direkt, ähm, next door sozusagen waren, da hatte sie immer irgendwelche Probleme oder Ärger mit, aber also ich jetzt persönlich nicht. Und, ähm, ich finde es aber es war dann auch einmal war's auch wirklich, ähm weil die Nachbarin direkt neben uns, die sind dann aber auch irgendwann umgezogen. Aber mit deren Tochter war ich halt auch befreundet, und dann hatte meine Mutter irgendwie mit der Ärger oder was auch immer, und das war natürlich dann super unangenehm und halt komisch. Und, ähm, ja, das war irgendwie seltsam dann alles. Aber, normalerweise also, ich persönlich, ich suche keinen Stress oder Streit mit Nachbarn. Ich bin da mir ist sehr wichtig, das freundlich zu halten. Und jetzt grade habe ich selbst sogar auch einen Nachbarn, der mich irgendwie nervt, aber und auch schon echt sehr respektlos war. Ähm, aber ich merke, da das ist jetzt auch distanziert. Ich sehe den jetzt auch kaum noch, obwohl er direkt neben mir wohnt. Ich höre den manchmal, der ist äh, manchmal, der hat einfach irgendwie abends total Partys gefeiert, hat immer irgendwie so viele Typen da bei sich in der Wohnung, die dann da sitzen und laut sich gegenseitig anschreien und irgendwie nachts dann feiern und so. Auch unter der Woche und so, also sehr respektlos. Und ich bin da auch echt früher immer sogar noch rübergelaufen. Und, äh, dann dann waren die kurz leise und dann 5 Minuten später, und es war nachts, waren die wieder laut und so. Ich musste schon auch die Polizei rufen, alles. <chuckles> Und, ähm, ja. Und da habe ich dann aber auch gemerkt, okay, jetzt sind hier die Grenzen und, wie auch immer und jetzt ist aber besser geworden. Und ich nutze auch meine Ohropax, aber von dem kriege ich eigentlich fast gar nichts mehr mit. Ich sehe dann auch gar nicht mehr und gar nix mehr. Also <chuckles>
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja, mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Oh, was hat der gebracht? <chuckles> Aha. Hm. Mhm. Mhm. Mhm. Oh. Ah, das war bestimmt anstrengend, ja. Oh. Mhm. Mhm. Da sieht man, äh, auf jeden Fall wie wichtig das ist, dass man n nette, freundliche und rücksichtsvolle Nachbarn hat. Wie ist es, wenn du umziehst? Spähst du dann den Nachbarn erst mal aus oder klingelst neben dran oder so? Ähm, wie würdest du das in Zukunft machen, oder wie hast du das in der Vergangenheit gehalten?
Mhm. Gar nicht. Also ehrlich gesagt, ähm, ich ich bin einfach eingezogen, und so würde ich das jetzt auch weitermachen. Also, ich würde da gar nicht groß irgendwie dann den Nachbarn so „hallo“ und weil man weiß ja auch nie, mit wem man's zu tun hat. Und ich denke also, ich bin eher so jemand ich bin eigentlich gerne privat. Ähm, und manchen also, manche Leute sind ja auch so, ne? Manche Leute sind dann gleich so, oh, die wollen diese Nachbarschaftsfreundschaft haben und irgendwie, dass man vielleicht so 'n Geschenkekorb oder so bringt. Natürlich ist das nett, aber ich glaube, manche finden das zu viele würden das zu viel finden, ähm, und aufdringlich finden. Das ist eher so mein mein Gedanke irgendwie. Also, ich glaube, ich fände so was auch nett, aber das macht auch ähm, ich glaube, mir persönlich würde das sogar bisschen Angst machen, würde jetzt jemand so kommen mit so 'm Geschenkekorb und so, weil das ist dann schon fast wieder mit Erwartungen verbunden.
Mhm. Mhm. Mhm. Aha. Mhm. Mhm. Ja, interessant. Ja, andererseits könnte es dir dann so gehen, dass du eingezogen bist und dann klingeln die wiederum natürlich bei dir, um dich zu begrüßen und dann siehst du, was du hast da drum herum und dann bist du schon drin. <laughs> Ja und das ist interessant, ja. Und wie ist das? Hast du denn ja, wie wie hast du sonst so deine Nachbarn erlebt? Also, ähm, ja, bisher hattest du offensichtlich, ja, e solche und solche natürlich, gell? Und, ähm, würdest du in Zukunft was wählen, wo Nachbarn nicht so eng, äh, bei dir wohnen oder, ähm, wie nach was, äh, schaust du aus, wenn du so ja, dir 'ne Wohnung suchst oder 'n Haus oder ein Lebensort zum Wohnen?
Das stimmt, das stimmt. Definitiv. Mhm. Ja, definitiv. Also, alles hat ja so seine Vor und Nachteile. Es ist ja auch schon nett irgendwie, so Leben um sich rum zu haben. Aber ich finde es also ganz gut ähm, das ist natürlich also schön, wenn jeder für sich irgendwie seine seine Ebene hat und vielleicht oder 2 Leute maximal irgendwie auf einem Flur. Aber, ähm, genau, dass das nicht zu viel ist. Weil man weiß es halt, man kriegt zu viel mit, wenn man sich einen Flur teilt und so direkt nebeneinander ist. Ähm, und vor allem, wenn die Türen so nebeneinander sind ich manchmal ist es einfach irgendwie zu eng, ähm, und man braucht seinen, eigenen, äh, Space irgendwie, habe ich das Gefühl. Also, ich finde eigentlich ein Flur, äh, pro Person oder vielleicht für 2 ist in Ordnung. Und dann auch die Türen weiter auseinander. Und das ist eigentlich in Ordnung.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja.
Und ich habe ich habe auch kein Problem damit, dass es 'n bisschen anonymer ist, aber dass man sich halt kurz dann man lernt sich ja eh dann kennen und sagt sich dann hallo auf dem Flur. Und ich finde, dann merkt man, ob man sich dann später den Geschenkekorb irgendwann doch noch geben will oder nicht, aber. Ja.
Mhm. Mhm. <laughs> Genau. Das ist süß. Ja, das kommt dann eh von ganz alleine auf jeden Fall. Ja, stimmt. Ja, schön. Und wenn du's dir aussuchen könntest, wolltest du dann überhaupt so eng Nachbarn haben oder eher nicht? Also, manche haben ja die Wahl, weil sie unglaublich viel Geld haben oder so. Ähm, ja, wie sieht's da bei dir aus?
Mhm. Also, ich denke mir grade jetzt, wenn ich die Wahl hät habe, äh, zum Beispiel in 'n Haus zu ziehen oder in 'nen in 'nen Apartment zu ziehen, ähm, wo ich jetzt auf 'nem Flur alleine bin, dann würde ich eher 'n Apartment nehmen, wo ich auf 'nem Flur alleine bin oder vielleicht noch mit einer Person. Aber ich glaube, dann würde ich aber ich würde gucken, dass ich irgendwas finde, wo ich vielleicht 'n Apartment, wo ich aber alleine bin dann irgendwie auf einem Flur. Das s hat ja dann schon so dieses Private. Und es ist ja dann schon sehr, ähm, schön und auch irgendwie luxuriös. Da hat man schon seine seine seine eigene Privatsphäre. Ich finde, 'n Haus also, jetzt als Person alleine finde ich, ist 'n Haus irgendwie bisschen zu viel. Und mir ist es auch ehrlich gesagt zu gruselig 'n bisschen, ähm, auf ebener Erde dabei. Also, es ist natürlich eigentlich was Schönes, ne, super schön, wenn man da direkt seine seinen Fuß irgendwie seine Füße in den Garten irgendwie setzen kann und halt 'n Garten hat und so weiter. Äh, das ist ja auch schön und sich erden kann und so weiter. Aber ich finde, irgendwie hat's auch was Gruseliges, also so dieses auf ebener Erde.
Mhm. Mhm. Mhm. Ach ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Also, denkst du da grade vielleicht auch an Einbrecher oder so, dass wenn man eben in einem Mehrfamilienhaus ist, ja sich irgendwie geschützter fühlt, weil sie da sind noch andere Menschen, falls was passiert oder? Ja. Mhm. Mhm.
Ja. Ja, ja, definitiv. Aber und ich glaube aber, selbst auch in 'nem Mehrfamilienhaus würde ich auf ebener Erde wohnen oder ja, das würde mir einfach nicht gefallen. Also, ebene Erde oder hier Soutterain, äh, das gefällt mir überhaupt nicht. Also, das finde ich ganz gruselig. Auf der anderen Seite, wenn's schön abgeschirmt ist Ich finde eigentlich den Gedanken von auf ebener Erde, ähm, schön, dass man halt direkt irgendwie man muss nicht unbedingt zum Beispiel im Sommer kann man sich da direkt, äh, ja, hinsetzen mit 'nem Buch und so. Man muss nicht in Park rennen, aber halt einfach dieses ja, das muss dann richtig gut abgesichert sein. <laughs>
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. <chuckles> Ja, das ist klar, ja. Das, äh, ist einem doch lieber. Ja, äh, woher kommt, äh, dieses Gefühl? Äh, hast du da vielleicht 'ne Begründung dafür oder so, wie das gekommen ist?
<sighs> Ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Also, es ist einfach immer so die das war einfach immer nur so 'n Gefühl für mich. Aber es war auch mal früher also, bei uns früher in der Stadt, da gab's mal so 'n Fall, wo 'n Mädchen, ähm, ermordet wurde von 'nem also, ganz komisch auch. Und das war 'ne sehr eigentlich ruhige Stadt, wo's eigentlich nie was irgendwie war kriminell. Und, äh, von 'nem Typen, der sie immer gestalkt hat, die Mutter war Opernsängerin und war immer irgendwie abends dann weg, und der hat dieses Mädchen gestalkt und, war irgendwie, ähm und hat ihr dann eine Giftspritze verpasst und die ist da daran gestorben, und die haben im Soutterain gewohnt. Das hat eine
Okay. Mhm. Mhm. Hm. Mhm. Oh, das ist hart. Mein Gott. Mhm, Oh, so leicht zugänglich, gell? Das bleibt dann auch sicherlich natürlich im Kopf hängen. Das kann das kann ich total nachvollziehen, ja. Das vergisst man nicht. Ja, vor allem, man hört halt immer wieder hier und da was. Also, es ist total verständlich, dass man dann lieber sagt: „Okay, ich, äh, wohne lieber weiter oben und sicherer.“ Ne? Ja, total klar. Ja, und wie ist das? Habt ihr vielleicht auch so 'n ja, äh, so 'n Haus, ein wie, ähm, sagt man, ein eine Hausverwaltung, also einen ja, einen Hausmeister, der da alles macht vielleicht oder so? Und hast du den dann auch schon kennengelernt, oder macht jeder bei euch, ähm hat jeder bei euch so seine eigene Putzwoche, oder wie läuft das ab?
Ja. Ja. Ja. Ja. Mhm. Mm, ja, also, es gibt 'n Putzteam für das Haus, aber den Haus und den Hausmeister habe ich ewig nicht gesehen, ewig nicht. Ähm, keine Ahnung, was mit dem ist ob's den noch gibt. <laughs>
Mhm. <chuckles> Mhm. <laughs> Vielleicht musst du mal klingeln und fragen, ob er noch lebt. <laughs>
Ja, ja. Nö, den Hausmeister habe ich ewig nicht gesehen, genau. Aber ja, das kenne ich auch zum Beispiel zum Thema Kehrwoche, gibt's ja auch in manchen Häusern dann auch dann noch Streit und so oder manche da gibt's Nachbarn, die sind dann da jeder hat verschiedene, äh, Vorstellungen von Hygiene und so. Und manche Nachbarn sind dann total komisch und streng und zicken da rum und terrorisieren irgendwie die anderen, habe ich so fast das Gefühl. Ähm, das zum Glück, äh, gibt's bei uns nicht. <chuckles>
Aha. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ah ,das ist gut gelöst bei euch auf jeden Fall, gell, mit mit dem Hausmeister. Ja, vielleicht kannst du ihm ja zu Weihnachten so 'n Weihnachtsmann schenken oder so, falls du ihn noch mal siehst. <laughs>
Ja. <laughs> Wenn ich ihn sehe, ja.
Ja, vielleicht kannst du den in den Flur stellen für den Hausmeister, dann freut er sich. <chuckles> Ja, süß. Ja, also, es sind ja manchmal es sind ja auch die die kleinen Leute, die Helden in unserem Leben, ne? Und, äh, grade so 'n Hausmeister, der verhindert, dass sich die Mitbewohner gegenseitig streiten. Ist ja auch 'ne Art von Held vielleicht, ne? <chuckles>
Ja. Ja, also, wenn er natürlich wenn er aktiv ist also, sollte das so sein, ich weiß gar nicht, was dem seine Rolle, äh, normal wäre, wahrscheinlich eher so, also, diese auf die Heizung und so solche Sachen zu gucken, aber das ist jetzt alles so dezentralisiert. Also, weiß nicht, ob's den überhaupt noch irgendwie gibt, aber, ähm ja, so was ist natürlich immer gut, dass es Leute gibt, also, so 'ne Hausmeister, Hausverwaltung, die man notfalls dann irgendwie ansteuern kann.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, mhm. Wer putzt denn bei euch die Mülltonnen? Macht das nicht der Hausmeister bei euch?
Das weiß ich gar nicht, wer das macht. Ich glaub, das macht, äh, und das macht 'n Müll-Service. Äh, ich weiß gar nicht. Ehrlich gesagt, keine Ahnung.
Mhm. Mhm. Ah, okay. Bei uns war das früher der Hausmeister, der hat die auch, äh, immer geschrubbt fleißig. Also, die sind ja auch zum Teil echt, äh, schlimm im Sommer, ne? Da wuselts ja drin. Also, da war ich echt dankbar, äh, den zu haben, ey, wenn ich den gesehen habe. Also, ja. <laughs> Ist ja auch kein nicht so schön, vor allem, wenn man Angst vor Würmern hat. <laughs>
Echt? Mhm. <snorts> 'N Hausmeister Ja, ja, ja.
Aber schön, Mensch, das war superinteressant. Ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin ganz viele liebe Nachbarn, äh, dass du dich immer gut mit allen verstehst und ja, so soll's, äh, immer weitergehen. Hat mich gefreut.
Danke mich auch und das wünsche ich dir auch. <snorts> Sehr wichtig, definitiv.
Danke dir. <chuckles> Kann man immer gebrauchen. <chuckles> Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja.